امم، بالضبط، المشكلة دلوقتي بقى بدأت تيجي لي، آآ من الدروس الخصوصيَّة اللي هو بياخُدها، بيقول لي بقى: "المدرِّسين دلوقتي بيبقوا مش عايزينّا نكتُب وراهُم، عايزينّا ن يعني مثلًا نقوم نصوِّر بعد ما هو يخلَّص كتابة، نصوِّر السبورة على طول، أو إننا ن آآ ن نكتب في notes." أو إنّهُم يعمَلوا مش عارِف محاضرات وكلام من ده. فالموضوع ده عامِل لي مشكلة بقى، أنتَ هو إزاي طالِب مثلًا في إعدادي، المدرِّس بتاعه عايِز إن هو ي يشيل موبايل معاه يصوِّر له، علشان يصوِّر وما يكتِبش؟ فأنا ده عامِل لي مشكلة على فكرة، و وبدأت إن أنا أرُوح للمدرِّسين بتوعه.
بالضبط. يعني قصدَك إن المدرِّسين بقوا يستسهَلوا على الطلبة إن هُم يقعدوا يكتبوا اللي مكتوب مثلًا قُدَّامهم أو ينقلوه حتّى بإيديهم، وبدؤوا يستسهَلوا بإن هُم يستخدَموا، بما إن كل واحد معاه موبايل، يصوّروا يعني.
ه بالضبط، فهو أنا ابني بقى مش باعِت معاه موبايل، يعني الم أو الموبايل اللي معاه بزراير، فالكاميرا بتاعته مش كويِّسة، مش مش هيقدَر إنه يشوف فيها. ف آآ، بي بي بي يعني بييجي بقى يقول لي: "أنا زمايلي بيصوِّروا وأنا اللي ما باجي باكتُب، المدرِّس يقول لي: 'لأ، أبقى هات موبايل وصوّر.'" ف فالموضوع ده دلوقتي بقى بقى حاجة يعني بقى إنّهُم يتحكَّموا فيه، في ال في الأولاد، إنّهُم عايزِينهُم ي يمسِكوا موبايلات من غير التحكُّم الأبوي، آه.
بالضبط، يسهِّلوا عليهم حتى الوصول للموبايلات، امم.
<tsk> فالموضوع ده عامل مشكلة كبيرة يعني، و وأنا خايِف بقى عليهم إن هُم يمسِكوا الموبايلات دي ويخرُجوا بيها برّه، وطبعًا الإنترنت بقى سهَّل كل حاجة، بقِت كل حاجة متاحة وكل حاجة، أ مباحة، ما فيش تحكُّم، فالموضوع ده بيأثِّر عليهُم وهُم لسَّه أطفال. ف لمّا لو مثلًا آه، شافوا حاجات مثلًا مش كويِّسة.
منطقي فعلًا، معاك حق. امم، خصوصًا كمان إن فكرة إن المعلِّمين بيسهِّلوا عليهم ده، يعني أنتَ أصلًا لو حاوَلت تمنَع الطفل إن هو ياخُد معاه موبايله، هيبقى قُدَّامك بقى إن المعلِّم هو طالِب منه ده، فوقتها هو هيقول لك إن ال إن ده مثلًا طلَب من المعلّم نفسه، أو إن المعلّم نفسه طلَب مِننا كلِّنا ده، فيعني هتحِس كده وقتها إن أنتَ مقيَّد أو مضغوط، إن أنتَ توقِّفه أو إن أنتَ مثلًا تحُط له حدود.